Hi, magandang gabi sa'yo.
Hello, magandang gabi din.
Kamusta ka?
Ako mabuti naman, um, busog nakapaghapunan pansit kanton at manok. <laughs>
Ako din busog na uy, masarap 'yan ah, paborito ko 'yan pansit kanton, lalong-lalo na kapag nagmamadali.
Oo. Naka nakakatuwa. Oo, 'tsaka yung pag gabi na, di ba? <chuckles> Ikaw?
Tama, saka 'yong manok din 'yong karne ng manok gusto ko rin 'yan. <chuckles>
Nakapaghapunan ka na ba?
Oo, kanina siguro mga 6:00 'yon, ano bang kinain ko parang nakalimutan ko tuloy 'yong kinain ko, ah, ano pala gulay, yung dahon ng saluyot, 'yong saluyot 'yong dahon ng saluyot saka eggplant, ayun ang kinain ko, dinengdeng.
Ayan. Ay gusto ko ya ay gusto ko yan, once lang akong nakasubok niyan nung may pinasyalan ako sa, San Fernando, La Union.
Oo, kumakain ka fresh, oo. Oo, kasi may doon talaga, ah, 'yon 'yong specialty din ng mga ano, eh, mga taga diyan, dinengdeng, pakbet, mga gano'n.
Oo nga. Sandali.
So um mm. So ikaw ba? <chuckles> Paano mo pinapakita naman ang tunay mong sarili sa harap ng iba?
Ayan, sige.

Ay totoo 'yan so hindi mo sila kawalan, kawalan ka nila. <chuckles>
Ayun, oo, totoo. Kaya ayun, okey na sa sa'kin, eh, di kapag nagloko is ano makipag-split ako tapos, next, eh, gano'n lang.
Tama! Gano'n lang 'yun, oo, ay meron pa, bakit siya lang ba sa kaniya lang ba umiikot ang mundo mo, di ba, siya lang ba 'yung lalaki sa mundo, di ba? <laughs>
Oo. Oo, totoo. At saka napatunayan ko kasi 'pag 'yung lalaki nakita nila na mahal na mahal mo sila, alam nilang nandiyan ka lang, do'n sila nanggagago kasi kampante sila. Pero the moment na makitang, ah, nilang strong independent woman ka, sila mismo ay tutuklip sa'yo. Kasi ganiya pero napaka-late ko nalang 'yan, <laughs> napaka-late ko nalang 'yang nagawa, pero mab salamat naman at sa ta sa kung sino pa 'yung tamang tao. <laughs> Do'n ako nagmamatigas na wala na akong takot kung iwan ako ganiyan.
Mhm. Oo. Kaya nga. Uy grabe, ha. Palaban ka. Ay gusto ko 'yan. <chuckles> Late mo nalang nalaman. Ay. Kasi siyempre natuto ka na sa karanasan mo, eh.
Oo, tsaka gano'n 'yung nakita ko, eh. Ay sorry, kung napadami.
Basta ako no'ng Hindi okey lang, basta ang ganda ng kuwento mo, ha, na marami akong natutunan sa mga oo, nga, ang pang-MMK talaga 'yong kuwento mo parang feeling ko marami ka pang maaaring ikuwento.
Oo, pang ano sa'kin pang MMK. <laughs> Kasi no'ng 'yung Tatay no'ng anak ko lagi niya akong niloloko, aanakan, lolokohin, hihiwalayan, ako lang kasing mag-isa ,eh, wala akong kasamang kapatid, wala akong kasamang magulang. Kumbaga parang iwan balik lang siya sa'kin, alam niyang mababalikan niya akong mag-isa, uuwi lang siya sa bahay ko, ganiyan.
Ah, hindi na maganda 'yun. Mm, ay hindi maganda 'yun, nakakalungkot 'no.
Oo, no'ng nagkaroon na ako ng no'ng nakilala ko 'yung asawa ko ngayon, nagulat siya na kaya ko pala siyang mapalitan pala.
Oo.